Müzik zevkin seni nasıl tanımlar sence?
Eee, ben müzik zevkinin insanları genelde, eee, çok, çok iyi tanımladıklarını bir eee, düşüne düşünüyorum. Şu şekilde, yani, bir insan, mesela, ben rock müzik dinliyorum, ha aaa, genelde ve bu benim için çok önemli bir, iii, yer tutuyor hayatımda. Eee, şu anlamda, mesela, kendi kişiliğimi de yansıtıyor diyebilirim çok rahat bir şekilde. Eee, biraz isyankâr bir yapım var, eee, zannedersem. Belki çocukluktan gelme, ne bileyim, belki, işte, hani, eee, hayatın getirdikleri, eee, vs. yüzünden biraz isyankâr bir yapım var diyebilirim. Dolayısıyla ben genelde rock müzik dinlerim, mesela, ve, eee, bu rock müziğin sertliği ya da, işte, tabii, yani, onun da, eee, belli başlı farklı, farklı alanları var. Doğru değil mi? Mesela, metal müzik daha, eee, ha serttir. İşte, klasik rock dediğimiz, eee, daha yumuşaktır, mesela, hani. Mesela, ben biraz daha progresif rock seviyorum ki o da, mesela, şu şekilde, eee, iii, beni çok güzel ifade ediyor, bence. Biraz İkizler ya, İkizler burcunun özelliği, iii, bu noktada ortaya çıkacak, bence. İkizler burcuyum bu arada ben ve şey, eee, bu, hani, yana yani, nasıl diyeyim, bir anın bir anına tutmaması, progresif rock'ta da o, hani, eee, duygusal geçişler var ya, hani, işte, eee, bir anda, ııı, çok, uuu, nasıl diyeyim, üzüntülü bir şey anlatar anlatırken bir anda böyle çok neşeli bir yere hâle gelmesi müziğin, işte, hani, şarkı sözlerinin de ona uyumlu olması. Mesela mesela progresif rock beni, bence, çok iyi yansıtıyor diyebilirim. Dolayısıyla müzik zevki insanı ve beni gayet iyi tanımlıyor bence.
Hı hı. Tamam. <chuckles> Evet. Aynen. Evet. Hı hı. <chuckles> Olabilir. Hı hı. Hımm. Ya, şöyle bir şey sorayım sana, şimdi bazı insanlar, mesela, modlarına göredir, mesela. İşte, milliyetçi, mesela, b eee, bugün 10 Kasım, işte, 10 Kasım'da ya da böyle Atatürk'ü ant anmak istediğimizde, mesela, Müzeyyen Senar, işte, Selanik türküsü vs. işte, zeybek dinlersin, mesela, moduna göre insanların, mesela, işte, Spotify, YouTube gibi yerlerde, işte, çok karmaşık bir, ya, çorba bir müzik zevki de olabilir. Şi böyle de durumlar var. Mesela, efkârlanmışsındır, işte, arabesk açarsın, işte, eee, ne bileyim, eee, motivasyon şarkıları açarsın. Şimdi sen diyorsun, "Beni rock tanımlıyor.", tamam, güzel, rock müzik güzel. Ama bazı insanların, mesela, böyle, işte, Spotify'dır, YouTube'dur bu şekilde, mesela, çorba bir liste var ortada. Şimdi sen bunun kişiliğini, karakterine i o listeye bakarak ı şey yapabilir misin, hani, tanımlayabilir misin?
Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ya, aslında Tanımlarım. Çok güzel tanımlarım. Yani, şu şekilde, hani, eee, şunu söyleyebilirim, yani, bu e bu insan, eee, evet, yani, hani, belli başlı hassasiyetleri var diyebilirim. Mesela, atıyorum bir Spotify, eee, listesinden bahsediyoruz diyelim, yani, hani. Ya, işte, eee, bu insan belli başlı dönemlerde, eee, belli başlı şeyler dinliyor, mesela, atıyorum. Eee, bir, eee, hassasiyeti var, yani, hani, herhangi bir, işte, mesela, Atatürk'ü anma, eee, gününde, işte, eee, Müzeyyen Senar dinliyor. İşte, b bu onun kişiliğine dair bir şey tanımlar mutlaka veya, eee, mesela, ben de aslında, hani, p rock dışında ya da progresif rock dışında çok farklı müzikler dinlediğim de oluyor. Mesela, hani, bir gün gerçekten, hani, eee, rahatlatıcı bir müzik, caz, eee, müzik dinlemek isterim, mesela. Hani ve bu bu anlamda, bence, hani, emm, hem, eee, bizim kişiliğimizi tanımlıyor, dinlediğimiz müzik, bence, hem de, eee, mesela, alternatifleri, eee, neye baktığımız zaman, yani, "Alternatifleri ne?" sorusunu cevapladığımız zaman da o da bizim aslında, belki de, emm, alt karakterimizi, alt kişiliğimizi yansıtıyor diyebilirim, yani, hani.
Hı hı. Hımm. <coughs> Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Olabilir. Anladım. <chuckles> Olabilir, olabilir. Bu düşünce olabilir. Mesela, şöyle de bir şey sormak isterim. Yani, çok uzun senelerdir belki rock dinliyor olabilirsin. Ama, hani, daha öncelerde böyle, eee, başka müzikler dinleyip mi evrildin? Yoksa, hani, belki gençlik zamanlarında çünkü o zamanlar hep böyle gençlik dediğim lise zamanları böyle bir asi, isyankâr, işte, dü dünyaya karşı, "Herkes bana karşı, herkes bana bir şey yapıyor." O ara zaten, hani, hi öyle, o zamanlardan başlayıp asla bırakmadın mı? Çünkü şöyle bir durum var, işte, lise zamanını o ergenlik dediğimiz dönemde çok fazla rock dinleyen, eee, insan var. Daha sonraları bu müzik zevkleri sürekli evriliyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Senin hayatında bu nasıl oldu?
Evet. <chuckles> Evet. Evet. Evet, doğru. Şöyle cevaplayabilirim bu soruyu, şimdi, öncelikle, eee, bence he özellikle Türkiye'de, özellikle kendi ülkemizden bahsediyorsak eğer, bence, eee, her r rock müziği müziğe, eee, varan yol arabeskten başlıyor. Onu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Hem hem kendimde hem de arkadaşlarımda gözlemlediğim şey şuydu b ımm, benim için, yani, rock müziğe varmadan önce bir arabesk eee, ke bir uğruyorsun, yani, hani, böyle. Belki çok damar olmayabilir, belki Tabii, tabii. Belki çok damar olmayabilir, belki, eee, atıyorum, işte, çok yüzeysel bir arabesk belki o anlamda ama kesinlikle rock müziğe
Evet. Hımm. Nasıl ya? Nasıl yani? <chuckles> Nasıl yani? Ne gibi, yani, yüzeysel rüze yüzeysel arabesk ne, yani, şey mi? Ebru Güneş mi dinlediniz, Ferdi Tayfur mu dinlediniz?
Evet. <chuckles> Evet, evet, mesela o şekilde, aynen öyle. <chuckles> Yani, çok mesela Atıyorum, Sezen Aksu'nun, mesela, müthiş damar, eee, m müzikleri vardır, hani, şarkıları vardır. Hani, ona uğramadan rock müziğe gelen, eee, insan tanımadım ben hayatımda. Yani, bu tabii çok Türkiye'ye özgü Evet.
Tabii canım. <chuckles> Ya, bir de şey va şey var. Şimdi, sen böyle söyleyince, benim de aklıma şu geldi, işte. Sezen Aksu aslında, hani, bir devrin bizim, işte, annelerimiz devrinin, işte, "Ya, aşktan yandım, öldüm, işte, bazen de kızdım, atarlandım." falan gibi, böyle, hani, kadının ruh hâline değişiyor mesela, hani. Bi bir ara spo bir yerde ya, sosyal medyada paylaşmışlar, tamam mı? İşte işte, git, falan diye, "git" sonra diyor ki, "Gitme, vazgeçtim." Şimdi şarkı isimleri böyle. Aslında, hani, o zaman bizim annelerimiz döneminin, işte, eee, ay ebeveynlerimizin döneminin, işte, birbirlerine aslında, hani, şeyiymiş o, işte, isyanı, bilmem nesi, o kadar arabeske girmiyor aslında da, yani, mesela "Nasıl, yani?"ye dönüyorum, şimdi, Müslüm Baba dinlemişsin, atıyorum, Ferdi Tayfur, bi bir tane de adam vardı, sürekli Bi bir dakika, şimdi adını hatırlayacağım. Sürekli nesnelerle a e bir şarkı Ya, hep nesne adı, işte, "Kırık Masa, Nikâh Masası" Ümit Besen.
Evet. <chuckles> Evet. Evet. Evet, Ümit Besen'den bahsediyorsun. Ya, bence zaten, eee, bu, yani, bütün o Türkiye'deki arabesk kültürünün, bence, eee, bütün, eee, başlangıcındaki insanları söyledin zaten. En, eee, başta gelen, en önemli isimlerini söyledin zaten, hani, bence ve buradan zaten, hani, bence rock müziği ya, Anadolu rock'ı en azından, böyle, söyleyebilirim. Bence, eee, en fazla güdüleyen, en fazla, eee, tetikleyen, eee, şarkı biçimi bence zaten, eee, bu arabesk, yani, kendi topra topraklarımızda oluşan arabesk. Dolayısıyla Türkiye'deki rock müziğe baktığın zaman, aslında, çok fazla Batı'dan etkilenmiş bir rock müziği ya da başka bir ülkeden etkilenmiş bir rock müziği değil aslında. Yani, çok, eee, yerel şeylerden bahsediyor, çok, ooo, işte, arabesk, eee, müziğin, eee, getirdiği temaları başka, eee, ün no notalarla, başka cover'larla, başka, eee, nasıl diyeyim, eee, yorumlarla aslında, eee, söylenmesi, eee, rock müziği sana, işte, hem Anadolu rock müziğini getiriyor hem de, işte, onun dışındaki rock müzik çeşitlerini getiriyor.
<chuckles> Evet. Ha. Aslında doğru ya. Yani. Şimdi sen böyle anlatınca, böyle, işte, ben de o asilik döneminden geçtim, ben de rock'çıydım o zamanlar.
<chuckles> Ben, ben de mesela öyle olmadı. Ya, ben de mesela şöyle hep, eee, ben rock'ı şimdi seviyorum, yani, hani, şimdi i i evet, tabii ki, eee, lise zamanında ben de çok rock müzik dinliyordum. Özellikle, eee, yerli rock müzik, yani, eee, Türk rock müzik. Ama şimdi, eee, mesela geldiğim noktada başka bir yere evrildim ben. Mesela, daha fazla mesela yurt dışındaki sadece, eee, İngilizce, eee, rock müzik yapan gruplarının şarkılarını değil başka dillerde, işte, Rusça veya ne bileyim, işte, Meksika, tabii geçen, işte, Meksikalı bir rock grubunun bir şarkısını di i dinliyorum mesela. "Ya, dedim, ne kadar güzelmiş bu, yani, bu zamana kadar biz hiç bunları keşfetmemişiz ve, hani, hata yapmışız, yani. Hani, dolayısıyla bence bu, eee, dünyadan farklı tatlar alabilmek bu anlamda çok önemli, yani, müzik çünkü evrensel bir duygu, değil mi? Evrensel bir olgu daha doğrusu. Şimdi bunu dolayısıyla bunun hakkını vermek, yani, sadece Türkiye'deki rock müziğe odaklanmak değil, hani, ben şimdi mesela rock müzik dinliyorum, şimdi olgunluk, eee, evreme ulaştım, diyebilirim çok rahat bir şekilde.
Hı düşünüyorum. Kim? Hıı. Allah Allah. İlginç. Tabii canım. Tabii. Yani. Ya, o zamanlar böy bir ya, kendimden pay biçerek konuşuyorum. İşte, o zamanlar, böyle, şey, bütün dünya bana karşı, işte, hi kimse beni anlamıyor, bir tek onlar beni anlıyor. Ama senin mesela dediğin şey, hani, biz ne dinledik? Linkin Park dinledik, Evanescence dinledik, Pentagram dinledik, eee, onun dışında ba Çilekeş vardı mesela.
Evet. Evet. Evet. Evet, tam benim zamanımın, eee, grubudur mesela, yani, ama, işte, o ergenlik zamanında şey var ya, işte, "Ya, sivilcem bile bana karşı." hani, o hâl, o, ııı, duygu, o, işte, hani, eee, o atarlılık, o giderlilik, işte, o o hâli, eee, çok güzel yansıtan bir müzik olduğu için rock müzik, ben hiç bırakmadım onu. Yani, şimdiye kadar hiç bırakmadım mesela.
Aynen. <chuckles> Güzel. Yani, bu güzel bir şey aslında. Bir de sen, hani, farklı dillerden de Mesela ben, yani, ben d ya, çoğunluk demeyeyim Çoğunluk diyeyim, yani, buna, eee, çoğunluk, işte, ne? Hep İngilizcelere şey yapıyor, işte. Nedir? Kurt Cobain, bilmem ne, cart curt, onlara, böyle, yani, nasıl anlatayım? Bu ti bu tarz şeylere, hani, genelde ünlü, çok bilinen Ama sen diyorsun ki: "Rusça da dinle dinliyorum." Yani, hiç hayatımda ben Rusça rock müzik duymadım. Birkaç tane, böyle, hani, slov duydum da o da hoşuma gidiyor benim. Ama mesela Meksika, <chuckles> yani, çok uç.
Tabii. Çok güzel. Tabii. Tabii. Tabii ve, yani, işte, eee, şimdi buraya peki nasıl geldim? Bu, ııı bu rock müzik, eee, yani, bu ülkelerin, aaa, adını saydığımız ülkelerin rock, yani, rock müzik repertuvarını nasıl keşfettim mesela? Onu da şu şekilde keşfettim, eee, en başından beri aslında ben bu ülkelerin, eee, müziklerini dinliyordum bir şekilde. Yani, işte, yarattıkları marşlar olur ya da, işte, isyan şarkıları olur ya da, işte, hani, eee, ne bileyim, eee, yaşanmışlıklar vs. hani, veya, işte, politik şarkıları olur, hani, bunları dinliyordum zaten. Şimdi, eee, bunları dinlemekten bir, eee, rock müziğe, yani, zaten rock müziği de hep hayatımın bir parçası olduğu için, rock müzik hep orada durduğu için o, hani, bunun yanında, aaa, aslında, eee, "Ya, bu ülkelerin rock müzikleri nasılmış?" diye bir bakınca aslında ortaya çıktı her şey yani, hani, ve
Ben Aslında şey gibi ol oluyor. Lafını böldüm de, hani, mesela şöyle bir durum var. Benim benzettiğim şey şu sende, hani, mesela şey olur ya, "Ya, evet, ben Türk mutfağını biliyorum ama bir dünya mutfağına da bakayım." Ya da, işte, Amerikan mutfağı da zaten, hani, her yerde yaygın bir fast food kültürü var. "Ben bir diğer tatlılara da bakayım." Çünkü fizyolojik olarak beslenmek çok ayrı bir şey, sen ruhunu besliyorsun bir yandan da.
Tabii. Tabii. Evet, evet, gerçekten öyle. Yani, eee, bu aslında çok faz ya, çok kültürlülüğü de içinde barındıran bir mesele ya da, işte Hem aynı zamanda sana şunu anlatıyor: Yani, hepimiz insanız, hepimizin duyguları aslında benzer, hepimizin yaşadığı şeyler benzer ama değil. Yani, şöyle değil, hep bunların bir kombinasyon biçimi ve bu insanların aslında bu dertlere, bu sorunlara nasıl çare bulduklarını ya da nasıl çare aradıklarını ya da çare ararlarken hangi, eee, ne bileyim, işte, dine mi sığınıyorlar ya da, işte, daha yüksek bir otoriteye mi sığınıyorlar? Evet. Yani, ya da, işte, bir, eee, siyasal bir, eee, otoriteye mi sığınıyorlar? Yani, hani, eee, aslında farklı insanların farklı kültürlerini, onların müziklerini veya aslında tam da mutfaklarını, eee, çünkü mutfak, eee, dediğimiz şey aslında sadece coğrafyayla bağlantılı bir şey değil, değil mi? Şimdi, yani, düşündüğümüz zaman İtalya da, eee, Akdeniz ülkesi, İspanya da Akdeniz ülkesi mesela ama ikisinin mutfağının arasında dağlar kadar fark var. Yani, şimdi baktığımız zaman, coğrafya anlamında baktığımız zaman, şimdi, iklimler aynı, yani hemen hemen aynı diyelim, tabii ki aynı değil hiçbir yerde. Ama yetişen ürünler aynı. Ama, eee, bu ürünleri kombinleme ya da bu ürünlerle, eee, başka kombinasyonlar yaratma hikâyesi her ülkede farklı oluyor ve bu benim için çok önemli. Bu bu beni, eee, çok, ömm, şaşırtan bir mesele ve ilgilendiren bir mesele.
Tabii. Yani. Hı hı. Yöntemi. Tabii. Evet. Ha, evet. Tabii, canım. Peki. Mesela şöyle yapalım o zaman, şimdi bu konuşmamıza dayanarak söylüyorum. Şimdi Türk, eee, rock, işte, Meksika, Rus vs. onlarda ne konu işleniyor? Mesela bizde ne işleniyor? Mesela şu an, işte, Türkiye'deki, işte, ekonomik, politik problemler daha çok böyle şey oluyor, hani, dem vuruluyor. Mesela Rusya'da ya da Meksika'da ne, yani, neye serzeniş yapılıyor? Ne a aslında, ne işleniyor bu şarkılarda? Onu merak ettim. Duymadığım için soruyorum.
Evet. Çok güzel, çok güzel bir soru. Şimdi, Meksika'da genelde, eee, çok köklü bir, eee Meksika'dan başlayayım, yani, çok köklü bir, eee, köylülük meselesi var, yani, köylü ayaklanmaları çok önemli bir yer kapladığı için Meksika'nın tarihinde Evet. Buna dair müzikler, şarkılar çok bol. Eee, Rusya'da ise, eee, şöyle bir boşvermişlik, yani, bir, eee, rock kültüründe bir boşvermişlik var. Çünkü, işte, eee, sistem çok Yani, Rusya'daki politik sistem çok güçlü, çok kuvvetli olduğu için her zaman ve bireye çok fazla yer bırakmadığı için o boşvermişliği, o, işte Mesela punk Rusya'nın punk grupları çok, ııı, alternatif pak punk grupları çok, ööö, ünlüdür. Bunun bir sebebi vardır. Çünkü o bo boşvermişlik, o nihilizmden kaynaklanır.
Hımm. Nasıl yani? Evet. A! Anladım. Çok ilginç ya, gerçekten çok ilginç.
Evet.
Yani benim, hani, aydınlandığım bir sohbet oldu bu, c ciddi anlamda söylüyorum, müzikle alakalı.
Benim be ben de çok keyif aldım, ben de çok keyif aldım, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, kendine iyi bak.
Görüşürüz, görüşürüz, görüşmek üzere.